Mmm, eee, kalau
Ngaruh enggak kira-kira cara beralih ya, gimana?
kalau pengalamanku pribadi ya, Kak, ya, itu sebelum sebelum kita naik gunung itu, wah, di gunung ngapain capek, terus di sana enggak ada yang jual, WC pun enggak ada, terus tempat ibadah pun juga enggak ada, jadi kan mungkin, eee, pendapatku, wah, agak ngerepotin ya, Kak, ya untuk melihat pemandangan. Tapi, setelah aku lakuin, ternyata, wah, ternyata, eee, alam kita itu besar banget. Jadi kita ngelihat pemandangan itu kok bisa sejauh itu kita melihat, tanpa ada yang halang-halangin. Di kota kan kita ngeliat keluar aja udah tembok itu. <laughs> Ada pepohonan pun bagus. <laughs> Tapi kita setelah lihat ke lihat pemandangan itu, wah, kok rasanya cepet banget, kok di sini nyaman, gitu. Wak waktu kita habis habis turun
Heeh. Mhm. <chuckles> <chuckles> Ya. Heeh. Oh. Iya, betul. <laughs> Iya. Heeh.
wah, kapan lagi ya kita bisa ke sana ke sana lagi, buat nge-chill di sana bareng sama teman-teman. Aku sih ngelihatnya kayak gitu ya, Kak, ya, tapi menurut Kakak, gimana, Kak?
Heeh. Oh. Oh.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
Mmm. Mmm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Hmm, iya. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Mhm. Hmm. Iya. Iya, benar, Kak. Mhm, wah, seru banget ini, Kak, mhm.
Iya, tentang alam dan piknik ini, heeh, ya mungkin kita akan berjumpa lagi nanti, ya, semoga, ya.
Iya, semo mhm? Iya, semoga kita berjumpa lagi, Kak, terima kasih.
Iya, terima kasih.